Eee, ayağımın üstünde buz gibi bir şey hissettim, baktım, kuyruğunu, giden kuyruğunu gördüm yılanın sadece. O kadar büyük bir şoka girdim ki. O benim için, aaa, mesela çok bir miattır. E e yani o, eee, doğanın benimle konuştuğunu düşündüm
Ha! Ha ha. Hı hı. Peki bu yılan geçtiği zaman nasıl bir duygu hissettin? Böyle hani şok dedin ama böyle daha çok korku dolu bir şok mu? Böyle şaşkınlık dolu bir şok mu? Ya da hani direkt, "A! Ooğa bana cevap veriyor!" Daha böyle, mistik bir şok mu duydun? Biraz açıklayabilir misin? Hah, evet.
Aaa, ve saygı Hıh. Imm. Tabii, mistik sonradan geldi aslında, o an korktum. Çünkü bu kadar, eee, hiç beklemediğim büyük bir şey tarafından benimle iletişime geçilmesi, <laughs> böyl yani, eee, küçük de olduğum için çünkü aslında olmamasını istediğim bir şeydi. Çü olmayacak bir şey istedim yani. Ay, keşke çok güzel bir şey isteseymişim ya, gökten bir altın düşeymiş kafama. <chuckles>
<laughs> Yani, seçimler tabii. Çocuk olduğumuz için seçimlerimiz de biraz yanlış olabiliyor hani. "Keşke bir külçe altın düşse." diyebilirdik ama yılan tercih etmişiz. Evet.
<chuckles> <laughs> Biraz. Değil mi! Şöyle, koca külçe altın, ha. <chuckles> Emm, o beni çok etkilemiştir yani o onu unutmuyorum. O yüzden ben doğanın hepimizle böyle, emm, <tsk> bir ilişki içerisinde olduğunu düşündüğüm için, emm, saygım çok yüksektir. Sevgiden çok saygım vardır yani doğaya, diyebilirim.
Ama bir de çocuk olduğumuz için tabii. Ha, anladım. Değil mi?

Eee, sahilde değil, dağ köyü, eee, a ama sahile de çok yakın, yani, yarım saat sonra denizdesin, ya, yayla değil ama, işte, Karadeniz'in, ı Trabzon'un biraz yüksekleri, neyse, çok kısa anlatayım, çok uzatmayayım, çok detayı var ama kız koşmaya başladı, elindeki kapları, falan, attı. Ondan sonra biz arkasından koşuyoruz ama benim içim içimi de yiyor bir taraftan yaptığım, i iyi değil, ya, kötü geliyor, ya, olur ya, insanın içinde, hani, öyle bir his değil mi? Olur genellikle, iii, eee, öyle mi değil mi?
Dağ köyü anladım. Evet. He he. Evet. Kötü geliyor değil mi? <chuckles> Evet. <clears throat> Ya tabii. Ya, çocukken çok fazla afacanlık yapılıyor. Bu afacanlık yapılırken de böyle, hani, tabii, ki yaramaz arkadaşlarımız oluyor, uslu arkadaşlarımız oluyor, içine kapanık arkadaşlarımız, dışına dönük arkadaşlarımız oluyor ve biz de, hani, çocuk olduğumuz için, tabii, o yaşlar tam olarak doğru ve yanlışı ayırt edemediğimiz yaşlar. O yüzden, tabii, ki böyle şeyler yapılıyor.
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. O oluyor, uyuyoruz da, bir şekilde, o an çok eğlenceli geldi, o o, ya, koşuyoruz, hiç sıkılmış mıydık, neydik o gün de, neyse, sonra böğürtlenlere rastladım. Ha, demek ki ağustosmuş, bak, evet, <giggles> koca koca olmuş böğürtlenler. Evet, <laughs> doğa sağ olsun, bize zamanında hatırlattı hemen. Böğürtlenleri, ısırganları bir kenara koydum. Zaten çok da bayılmadım, yani, çok da sevdiğim bir etkinlik olmadı. Eee, böğürtlenleri yerken bir taraftan da diyorum ki, ya, eğer yaptığım kötü bir şeyse hem de yiyorum, yani, gerçekten kötü bir şeyse, yani
Değil mi? <giggles> Tabii. Of! Süper. <chuckles> Zamanında bulduk demekmiş yani. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet.
şey olsun, ne olsun, ne olsun mesela hiç olmayacak bir şey, ayağımın üstünden yılan geçsin dedim.
<laughs>
Olacak iş değil, ya, hani, böyle kendimi de haklı çıkarmak istiyorum çünkü. Ya, yemeğe daldım sonra gene unuttum. Evet, 30 saniye, 30-40 saniye sonra ayağımın üstünde buz gibi bir şey hissettim. Hayatta başıma gelmiş değildi. Yani, yılan görmüşlüğüm bile uzaktandı o ana kadar.
Evet. Geçti. <chuckles>

Yani, bir arkadaşım şey demişti, eee, onu anlattığımda, yani, "Eğer i inancı biraz kuvvetli insan olsaydın herhâlde, eee, çok dindar olurdun." <chuckles> yani, hani, eee, çok, eee, bu o oraya da yorabilirdik bunu, hani, Allah'a dua ettim, öyle Allah gönderdi ya da, işte, ne ne, hani, o anda inandığın şey neyse eğer, eee, Krishna'ya inanıyorsan Krishna için diyebilirdin. Yani, o inancını çok kuvvetlendirecek bir şey olurdu, eee, ama benim içimde yatan, ııı, aslan diyeyim, doğaymış demek ki ve doğayla ilişkimi çok güçlendirdi. Eee, yani, hayvanlarla da ilişkimi aynı şekilde çok güçlendirdi ve bunun gibi hikâyeler oldu hayatımda. Eee, küçük hayvanlarla ve doğayla ilgili benzerleri oldu, eee, ve bir süre sonra şaşırmamaya başladım artık. E, tabii peygamberim diyemem de. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A Aslında ş <chuckles> Müritlerim var, diye bir konuya geleceğiz, diyecektim, evet.
Bi değil mi? Varmış aslında örümcekler, yılanlar. <chuckles>
<chuckles> Etrafta şey, ııı, yılan kadın olmuş artık gibi.
Tabii, bütün haşerat beni takip ediyor. <chuckles>
<chuckles> Eee, aslında şey değil mi ze doğa aslında böyle bir olayla, ııı, seni tekrardan doğaya bağlamış ve doğa için yaşayan bir insan hâline getirmiş seni, aslında.
Hı hı. Biraz öyle oldu evet, yani, eee, belki bu algıda seçicilik de olabilir, yani, belki insanların hep başına Hep demeyeyim de arada bir başına geliyordur insanların böyle bir şey. Tabii bu tesadüf de olabilir, bu ihtimal de hiç, ııı, gö şey yapmıyorum, yani, yadsımıyorum, o da olabilir. Denk düşmüştür, hani. Eee, bir arkadaşım da şey dedi, mesela, aaa, ııı, şey de olabilir, ımm, "Halüsinasyon olabilir." dedi. Eee, öyle bir çocuk değildim ama ne bi belki de çok etkilendim de öyle sandım, otu öyle sandım. Soğukluk, eee, ama soğukluğu filan da hissettim, hani, hatırlıyorum ama neyse, her şey olabilir. Burada aslında önemli
Çok ilginç. Hı hı. Tabii ki. Evet. Hı hı. A, evet. Belki böğürt böğürtlenler zehirliydi. <chuckles> Değil mi? <chuckles>
Belki valla, <chuckles> hiç aklıma gelmedi. Eee, magic böğürtlen şey <chuckles>
Magic böğürtlenler, evet. <chuckles>